Ừm, đúng rồi, rồi tía tui thấy giống như là, ờ, ở nhà tui có mua cái máy mà tạo mùi hương á bà, kiểu, về nhà là, kiểu, nghe nhà lúc nào nó cũng thơm thì tự nhiên mình thấy nó, ờ, thư giãn, thoải mái, ừ, thấy hạnh phúc, kiểu vậy đó.
Ừm. À, à. Thoải mái hơn, phải hông? Ừm. Kiểu, giống như là, ra ngoài, à, đường đi làm cảm giác là tâm trạng bực bội, khó chịu nhưng mà về nhà tự nhiên là thấy thơm nè, rồi thấy sạch sẽ, gọn ghẽ nè, tự nhiên tâm trạng nó khác hẳn, phải hông?
Yeah, đúng, đúng, đúng, chính xác. Cho nên là, kiểu, ở trong nhà thì, kiểu, khi mà tui chiên cá có mùi này nọ thì có máy lọc không khí, nên là tui thấy là, kiểu, nói chung là công nghệ làm cái cuộc sống của mình nó vui vẻ, dễ dàng hơn, bà có thấy vậy hông?
Ừm. Ừm. Đó. Đồng ý. Rõ ràng luôn, thì giống như nhà bà như một cái smart house ha, nhưng mà tôi tôi thấy là, kiểu, giống như là, nó cũng có ứng dụng rất là nhiều cái, a, công nghệ ở trong đó rồi ha, rất là tiện lợi và, kiểu, giống như là, ờ, nó giải phóng á, giải phóng con người khỏi những cái công việc mà tay chân hoặc là những cái công việc mà mình thực sự không thích làm, phải hông?
Ừm. Ừm, đúng rồi bà, giống như hồi xưa tui cảm giác là, ờ, mình phải lau nhà, quét nhà, rửa chén. Ờ, thì thiệt ừ, ác mộng, còn giờ thì, ừm, có máy rửa chén, nói chung là có máy móc hết thì mình thấy mình cũng đỡ.
Ừm. Trời ơi, đúng rồi, ác mộng luôn. Ừm. Đúng, rõ ràng hơn. Ê, nhưng mà cái, a, sao ta, cái mùi hương á nha, cái tạo hương á nha là thực sự là nó có những cái bài review là nói là mấy cái hương đó đôi khi nó cũng khá là độc đấy, độc cho cơ thể mình ấy, cho nên là cũng hạn chế sử dụng. Nếu mà được thì mình nên tạo những cái tinh dầu thiên nhiên bằng cách mình chế tạo ấy, thì nó có thể là, sao ta, đỡ hơn đó. Nhưng mà Ừm.
Ừm. Ừ. À, cái đó là cái, ơ, tinh dầu chanh với xả đó bà. Rồi cái, kiểu, nó đốt nó đốt cho nóng. Không, người ta bán mà người ta kêu là chiết xuất thì tui biết, ừ, cái bà nói thì tui cũng có đọc là người ta nói một số cái mùi hương nó gây hại cho cơ thể, hổng có tốt. Ừm.
Ừm hứm, bà bà tự làm hả? Bà tự làm hả? À. Ừm. Ừm, đồng ý. Nhưng mà mấy cái tinh dầu đó là bà mua ở đâu? Bà mua mua ở đâu mà, kiểu giống như là, bà thấy an tâm á? T
Hồi đó hồi đó tui đem từ Úc qua á bà, tại, ờ, cái đó là, kiểu, nó để là "100% natural" á, là nó chiết xuất từ đó ra nên tui cũng hông hổng biết, mà nghe thơm thiệt, nghe thơm, kiểu, y như mùi chanh, nó lấy từ chanh với sả, ờ. Còn mấy cái mùi khác nhân tạo khác thì tui không có tin tưởng lắm, như mùi hoa này hoa kia thì chắc chắn là phải có nguyên liệu rồi.
À. À, à. Đúng. Mùi tự nhiên, phải hông? Ờ, thì, à Ừm. Đồng ý.

Ờ, không quên được hơ, thì thật sự thì chắc là tại vì tui du học xa nhà mà, nên là, kiểu, ơ, hồi xưa gọi về cho ba mẹ, là chỉ gọi video call về. Nhưng mà hồi xưa hồi xưa xửa xừa xưa khi mà xài còn xài cục gạch á thì làm gì có vụ đó, nhưng mà sau này, ờ, sau này khi công nghệ phát triển thì gọi video call về thấy rõ mặt ba mẹ rồi, kiểu, biết ba mẹ đang làm gì, r kiểu, nhìn thấy mọi thứ, ờ, thì ừm, đúng rồi, thì thấy ấm áp. Còn bà thì sao? Bà có cái kỷ niệm nào với cái công nghệ mà bà yêu thích hông?
Ừm. Ừm, đúng. À há. Đúng. Đồng ý, đồng ý! Ừm. À. Thấy, a, hạnh phúc ha. Ừm. Đúng rồi, và t Thì, à, tự nhiên bà nói xong tui bà cũng làm tui nhớ về cái kỷ niệm là, sao ta, cái lần đầu tiên mà, kiểu giống như là, hồi xưa á, anh tui cũng đi nước ngoài ấy, cho nên là, cái kiểu là, bình thường chỉ gọi điện về thôi, phải hông? Và, sao ta, hông thôi là cái điện thoại cùi bắp, nhưng mà lúc đó là tui bắt đầu là biết đến Yahoo nè, đó. Xong á hả, tui gọi anh tui nói chuyện và không những thế á, là sao ta, tui hẹn mẹ tui á là dẫn mẹ tui xuống tiệm net nói chuyện. Rồi á hả, anh tui mở camera xong thấy mặt anh tui rồi thấy được, ơ, phong cảnh xung quanh anh tui luôn cái thì cái lúc đó là, sao ta, cảm giác rất là, sao ta, giống như bà vậy đó, kiểu, giống như là có có
Ừm. Ừ, đúng. Ờ. Ừm. Ừ, kiểu, giống như mình đang ở đó, đúng hông? Ở cái không gian đó, ừm.
Đúng rồi, đúng rồi, nó kết nối lại, kiểu giống như là, gần nhau hơn, cảm giác là thoải mái hơn á, kiểu, kiểu, như vậy, thấy mặt nhau hơn, đó, cho nên là cái đó cái điều đó cũng làm tui nhớ nhớ nhớ hoài luôn ấy.
Ừm. Ừm.

Ừ, hông, thiệt bà, giống như mình thì còn trẻ thì hổng sao, nhưng mà giả sử mốt giống như ông bà hoặc là ba mẹ mình có tuổi đi, thì tui nghĩ nếu mà có ô tô không người lái thì khỏe chứ, đúng hông? Kiểu, lên nói đó muốn đi tới đó là tự chở.
Ừm. Đồng ý. Đúng. Rõ ràng luôn, thì, à, nhưng mà, kiểu, giống như là, mình cũng sợ ha, tại vì, kiểu, giống như là, tính mạng của mình nó được giao cho cái, á, sao ta, cái công nghệ đó ấy, nhưng mà, kiểu, giống như là, khi mà nó đã phát triển cái sản phẩm như được như vậy rồi và nó cũng đã, sao ta, có những cái bài học và có những cái, ờ, sao ta, testing rồi thì tui tui tui nghĩ là tin vào nó thì cũng không có gì sai cả, phải hông?
Ừm, đúng rồi bà. <chuckles>
Ừm, đó, cho nên là cái việc mà, sao ta, cái việc mà chạy xe mà không người lái á là tôi cực kỳ thích ha, luôn cực kì thích luôn. Ừm.
Ừm, hông, cái cái công nghệ đó tui thấy hay, rồi với lại thêm một cái nữa là, giống như, à, hồi xưa, kiểu, giống như, mình hổng có cái động lực gì để cho mình, ờ, ờ, tập thể dục, đúng hông? Ngày nay thì, kiểu, mình có đeo mấy cái dòng Fitbit á thì, kiểu, là nó đếm số bước chân, rồi nó đo nhịp tim, rồi cải thiện sức khỏe này nọ. Thì mình thấy là ồ, nhờ như vậy mà, kiểu, mình có mục tiêu mỗi ngày, ví dụ giống như là mục tiêu đi tám ngàn bước chẳng hạn, rồi uống <laughs> uống ừ uống uống bao nhiêu nước chẳng hạn, ờ, thì, kiểu là, thấy, ơ, khi mình đạt được rồi thì mình thấy, ờ, cũng có động lực. Ừm.
Ừm. À. À. Đồng ấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng. <laughs> Khi trời ơi, tám ngàn bước hả? Cũng hơi mệt nha, đúng. Đúng, đúng. Vui hơn, phải hông? Và nó một phần nữa là nó có những cái số liệu, những cái thước đo cụ thể, phải hông? Kiểu, giống như là, ô kê để mà mình làm theo để mà mình biết là, à, khi mà mình làm theo như vậy thì mình có những cái cải thiện gì rõ rệt, phải không? Trong cơ thể mình. Ừm. Ừm, ừm.
Yeah, đúng, chính xác luôn. Nên là nói thật ra mà nói luôn công nghệ đúng là nó bao la và cời c kiểu, ơ, công nghệ mát-xa cổ vai gáy nữa, ờ, có chế có chế độ làm ấm, trời ơi siêu đã. <laughs>
Đúng rồi. <laughs> Ờ. Đ ê, nhưng mà tôi lại tôi lại không thích cái, a, cái, a, cái cái đó nha, cái kiểu, giống như là, khi mà mát x ma cái mờ sai đó cái cái mát-xa đó mà, kiểu, giống như là, mình dùng máy á, khi mà mới đến đầu sử dụng thì tôi rất là thích nha, nhưng mà, kiểu, sử dụng hơi lâu quá, kiểu, giống như là, hơn 10 phút hoặc là 20 phút á là tui cảm giác là cái người nó hơi lừ đừ, hơi mệt ấy.
Sao vậy bà? Ừm. Ừm.

Ừm. Tại vì mà kêu bạn chiết xuất một, ừm, một đống sả mà chiết xuất được chắc có vài giọt. <chuckles>
Ừm. Đúng rồi, rõ ràng luôn. Và, kiểu giống như là, mình cũng hông có kinh nghiệm ấy, cho nên là cái thời gian mình làm có thể là tốn thời gian lâu nữa, lâu hơn nữa, phải hông? Nó. Cho nên là tôi cũng, sao ta, từ cái đó lúc đó là tui suy nghĩ là tui sẽ không có làm, à thay vì vậy thì tui mua cho nhanh. <chuckles> Rõ ràng. À, mà bên cạnh đó nha, tui thấy á là cái, a, ngoài cái việc mà, sao ta, cái công nghệ nó phục vụ đời sống á thì tui thấy là trong cái công việc thì nó đa số á nó cũng phục vụ công việc rất là nhiều, đặc biệt là cái con AI hiện tại luôn á. Tui dùng nó rất là nhiều, không biết là bà có dùng hông?
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi, có chứ. Tui, gọi là, dùng hàng ngày luôn, kiểu, cái gì giống như nó trợ lý của mình như không biết là hỏi nó. Hoặc là kêu nó soạn email, văn bản gì cũng hỏi nó cho ờ, kiểu, lúc lúc trước á thì mình chưa có nó thì mình viết một cái văn bản mình phải đợi phải phải check đi check lại rất là nhiều lần. Đấy, make sure là nó đúng, ừm.
Ừm. Đúng rồi. Đồng ý luôn. Đồng ý. Hổng thôi là mình phải, a, Google, hổng thôi là sử dụng những cái công cụ khác để mà kiểm tra, phải hông?
Đúng rồi. Như mà, kiểu, khi mà có nó rồi là ôi trời ơi, cuộc sống nó kêu dễ thở hơn. <chuckles>
Ừm. Đúng, rõ ràng luôn. Và, kiểu giống như là, khi mà tui sử dụng mấy cái công cụ đó đó, là tui thấy nó khá là, sao ta, cái con AI khá là thông minh á, kiểu giống như là, nó kh nó nó nó tự suy nghĩ được luôn. Và, kiểu giống như, nó, a, nó tích hợp những cái thông tin mà mình input ấy, kiểu giống như là, dựa vào những cái thông tin mà mình đã cho nó, nó cũng phân tích những cái cái những cái nào mà phù hợp với mình hơn, phải hông?
Đúng rồi. Ừm, tại vì nó hiếu hướng tới là nó có khả khả năng tự reasoning được luôn, là, kiểu, ưm, ưm, như não người luôn á. Ừm.
Đúng rồi. Đúng rồi, cho nên là, kiểu giống như là, cái việc mà nó tự suy nghĩ á, rồi sau đó nó tự đưa ra những cái ý giống như là, ừm, kiểu giống như là, sao ta, tìm hiểu thông tin, tự research, rồi sau đó là tự phân tích rồi đưa ra những cái số liệu mà mình cần á. Tui thấy nó rất là hay, tại vì, ờ, có những lần mà tui, kiểu giống như, kêu nó summary summarize lại mấy cái, a, website hoặc là những cái bài, à, dài quá, tôi lười đọc. <laughs> Ha. Thì ờ, tôi kêu nó hả, a, summarize lại nó làm được hết, và không những vậy á là, kiểu giống như là, kêu nó là nhớ hết, và khi mà tui muốn cần làm cái gì mà apply những cái công thức mà trên cái cái cái cái cái mà nó đã đọc á, nó hoạt đã học á, là nó apply được hết luôn á.
Ừm, ừm. Ừm, ừm. Đúng, đúng, đúng. Ừm, đúng rồi.